Ừm, bây giờ thì mình hiểu rồi. Vậy là á, bạn cũng thấy là cái chuyện này á, nó cũng ảnh hưởng đến cái, a, gọi là cái cảm xúc cá nhân của bạn, đúng hông? Nhưng mà liệu rằng á, là cái chuyện mà, gọi là, ờ, khi mà bạn cảm thấy nó không giống với cái con người thật của bạn á, thì không biết là nó có ảnh hưởng như thế nào đến, ờ, gọi là sức khỏe nè, sức khỏe vật lý, sức khỏe tinh thần, hay là ảnh hưởng tới gia đình hoặc là cái hiệu suất công việc của bạn ra làm sao hông?
À, cũng có. Lúc đầu mình nghĩ là không có đâu, mình, à, chuẩn bị một cái tâm lý là, ờ, rất là thoải mái khi mà mình đi thực tập, nhưng mà, ờ, tầm 1-2 tuần đầu là mình về mình cũng đã suy nghĩ về về cái ngành mà mình đang chọn rồi. Mình nghĩ là, ờ, <tsk> "Mình có hợp với cái ngành này không ta? Sao mà nhiều việc thế này." Xong rồi á, là á, "sao không giống mình như như mình tưởng tượng nhỉ?" Kiểu á, mình nghi ngờ về chính bản thân của mình cũng như là cái công việc mà mình đang hướng đến ấy, đó. Mà á, khi mà mình ừ, khi mà mình suy nghĩ nhiều như thế thì mình vô tình là mình cảm thấy là, ờ, thời gian đó mình rất là áp lực, đó, mình về xong rồi á, là có những lần mà mình
Ừm. Mình hiểu. À, ra vậy.
quát học sinh đến cái nỗi mà mình mất luôn cả giọng, xong rồi mình về nhà mình gọi luôn cho mẹ: "Mẹ ơi, con học xong là con về quê luôn nhá, con không muốn ở đây lại đây một tí nào nữa." Ừ, mình ừ, ừ, mình cảm thấy là nó mất mất hiệu suất với cả là ảnh hưởng đến sức khỏe của mình rất là nhiều đấy, không phải ít đâu.
À, ra là thế. Cũng hơi căng rồi nha. Ừm.